Totalmente, eso también te quería preguntar, crees que ese éxito, eh, no sé, si lo seguiste, si lo conseguiste, eso de 9 a 5, ese salario estable, pero, ¿crees que si hubieras seguido ese, eh, como que digamos, ese formato estricto que construyeron de éxito para ti o para todos tus primos, eh, hubieran sido felices? ¿No crees que a veces la la felicidad se sale un poquito de ese contexto que ya los padres habían trazado para nosotros?
<chuckles> Ujú. Sí. Por supuesto, sí, y fue justo lo que nos pasó. Mis mis tías y mi mamá, todas más o menos se casaron al mismo tiempo, o sea l como que muy cercano empezaron a tener a sus hijos durante casi el mismo tiempo, así que tengo muchos primos que son de mi edad o 1 año o 2 años, o a así estamos todos muy cercanos en edad, así que todos crecimos con esta misma mentalidad, ¿y qué pasa? ¿No? Haces todo eso, escoges una carrera que ni te gusta en la universidad, terminas y ahí estás en tu trabajo, y creo que nos pasó casi a todos el asunto de decir esto no es vida, esto del 9 a 5, esto de ir al trabajo todos los días, digo, que yo sé que se necesita trabajar, ¿no?, para poder vivir, pero
Eso eso, más bien, es como tener un puerto seguro, pero muchas veces el éxito no solo depende de que tengas una solvencia económica, sino también de cuán feliz seas o no desarrollando todas esas cosas que estudiaste o que o que haces.
Exacto. Sí. Exacto. Sí, así que, pues, nos pasó eso, justo estamos 2, 3 años dentro de estos trabajos que, una, solo hacemos por hacer, no tenemos ninguna pasión en sí por hacer ese trabajo, simplemente es un asunto de que hay seguridad económica, hay beneficios, y esa parte, ¿no?, de que, pues, esto es lo que tengo que hacer.